Ben, écoute, heu, bon, parfois, j'avoue que je triche et je mets dans la poubelle. C'est pas très bien, je sais. Ouais, ouais, ouais, on le dira pas trop fort. Mais heu, sinon, sinon, sinon, ça m'arrive <laughs> quand j'y pense, que ça part pas toute seule, tu sais, dans la dans la poubelle, que ça glisse pas, en fait, dans la poubelle. <chuckles> Hem. Voilà, <chuckles> heu, je mets dans un tu sais, dans un sachet qui va au congélateur, un Ziploc, en fait et heu, comme ça, j'ai pas de mouches. Ça sent pas mauvais, ça ne se décompose pas et puis, heu, je le mets au congélateur. Bon, c'est une bonne chose parce que, du coup, voilà, ça reste au congélateur, c'est trié. Mais qu'est-ce qui se passe après, à ton avis? Eh ben le jour des poubelles, j'oublie de le sortir, bien sûr.
Dans la poubelle. Ouais. <laughs> <chuckles> Ouais, que ça tombe pas tout seul dedans. <laughs> Oui, d'accord. Mais ouais. C'est une bonne id ah ouais. Mais alors, après, tu le tu le remets dans une poubelle, heu heu, naturelle, type compost ou alors est-ce que ça repart dans la poubelle, heu ah oui, d'accord, OK. <chuckles>
Ouais. Non, non, non, bah non, pff, sinon, je me casserais pas la tête à le mettre au frais. Tu t tu t'imagines bien, enfin, au frais, au congélateur, mais heu, non, non, je le mets, en fait, c'est ça, dans un, mmh, dans un petit zip et puis, après bah, l quand j'y pense et quand c'est assez rempli aussi et bien, heu, je le vide parce que j'ai une petite poubelle, heu, compost, en fait, en dehors de chez moi et heu, du coup, ben, heu, je je le jette ce moment-là.
<laughs> Ouais, ouais. Ah d'accord! Elle elle est loin de chez toi ou e elle est, heu, par exemple, dans le jardin? D'acc
Non, elle est en bas. Non, non, elle est en fait, j'habite dans un immeuble, donc enfin, elle est, heu, elle est en bas, quoi, <laughs> à côté des autres poubelles. Il y a juste une petite poubelle toute seule qui qui appelle au compost à chaque fois. Mais c'est, heu, 1 fois par semaine.
D d'accord. Toute petite poubelle de de compost. D'accord et alors, justement, comment ça marche chez toi le le le tri des déchets? Est-ce que toutes les poubelles sont ramassées en même temps? Est-ce que, heu, par exemple, les ordures ménagères, heu, traditionnelles, heu, sont enlevées, heu, plus rapidement que le recyclage? Ou alors est-ce que le raci le recyclage est enlevé plus rapidement? C'est à quelle fréquence à peu près?